Ну, может быть, щас опять начали появляться, но это, скорее, уже с э, не связано с направлениями, я думаю, а с какими-то даже, ну, вот не знаю, кей-поп, допустим, да, ну, то есть всё-таки южнокорейская история. Да, то есть, э, ну, как бы, конечно, люди делятся на то, что они слушают кей-поп, не слушают кей-поп и как-то одеваются, может быть, особенно. Но я не думаю, что это носит такой массовый характер, как когда мне было там 15 лет. Вот, тогда это было прям, ты идешь по улице Мгм.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. А скажи, а ты вот как-то одевалась или нет?
Ну, я в меньшей степени, не сильно меня это, слава богу, я не нас не не успела себе наделать ни татуировок. Э, да, было несколько эпизодов с пирсингом, но как бы, в принципе, я долго не носила, а, о чём тоже не жалею как бы. А так нет, я как-то сильно никогда не самовыражалась вот как как часть вот этой культуры.
<laughs> Ну, сильно, а тем не менее, всё равно, возможно, покупала какие-то там, э, футболки, браслеты, было что-то, цепи какие-то?
Ну, наверно, какие-то там небольшие такие браслетики с шипами- это было, но не сь не вот не глобально. Да, то есть я не вызывала ничего пугающего. Ы у нет, я не думаю, футболки могут быть просто с каких-то концертов с названием групп, что-то такое. Единственное, что ну, что чётко отличало наверное, это был, а, ну, что это не было женственной, естественно, одеждой такой сильно. А, и, ну, наверно, может быть, поярче там глаза красила, что-то такое. Вот, э, наверно, всё.
Мгм мгм. Мгм, мгм. Ну да, в принципе так, э, м м, нормально, нормально, без всяких таких заоблачных, да, там <chuckles> дыр в ушах и всего такого.
Да, ирокезы не выбривала. <chuckles>

Ну, наверное, в той или иной степени почти каждый день. Просто я чаще это делаю где-то, когда я иду, а не дома. Дома почему-то
Ты включаешь, э, в телефоне, в наушниках, э, куда-н то есть. Мгм..
Да. Мгм, да-да, и
А гуде ты включаешь, на каком приложении, или просто в телефоне, или где?
М, ты знаешь, раньше была "Ютуб-музыка", сейчас, а, "Яндекс-музыка". Это просто подписка у меня есть, которая включает много сервисов, да. И у меня там и книги, и музыка, и мне это просто удобно. На самом деле мне не столь принципиально. Ну, кстати, там хорошие подборки бывают. Ну, то есть ты можешь там подобрать по настроению, она подбирает, естественно, искусственным интеллектом тебе под то, что ты слушаешь. Да, и, э, ну, с как бы, уб удобно, естественно, да, то есть там.
Ага, мгм. А вот как, э, смотри, когда тебе грустно, когда тебе печально, э, как ты вообще, то есть, выходишь с этого состояния, то есть, включая рок? <laughs>
О, ну,. Между прочим, это прекрасная музыка для, <chuckles> если хочется, да, потому что она такая сильная, с надрывом, много очень, а, лирических, грустных, но при этом с вот этими, да, сильными инструментами, а, ка очень подходящая как раз для грусти. Это вот по по поплясать под нее, да, это другой вот вопрос. Мгм.
Как это всё происходит? М, ничего себе. Ну да, это, скорее всего, ты так говоришь как любитель. В общем, тебе даже, э, там неважно, какое настроение, тебе заходит просто эта музыка, да?
Мгм, да. А, ну, мне просто, да, вот это, а, какое-то мнение, почему-то бытующее средни среди людей, которые не любят рок-музыку, что она про что-то плохое, что она какая-то тяжёлая очень, что её слышать вот прям как будто про про что-то плохое, да, всё время, не не. Мгм. М.
Нет, даже не про плохое, э, потому что напряжно для большинства людей. Ну, это, опять же таки, кто не любит, э, такое тяжёлое. Да вот человек там может послушать 1 песню, да, и у него уже болит голова, он уже просто такой бешеный. Ну, то есть, нь да, не не все, это такой, э, на самом деле жанр, да, на любителя, действительно.
Да. Мгм. <chuckles> Мгм. Ну, при этом да, я, кстати, знаю, и это не только со мной такое произошло, что люди, которые любят или любили в какой-то период своей жизни очень рок-музыку, они более склонны к тому, чтобы слушать джаз и классическую музыку. Я, кстати, тоже вот расширила в эту сторону свои какие-то интересы, и да. А это потому что больше про музыку, я бы так сказала бы, больше про инструменты. Потому что чаще всего современная музыка любая, ну, это сейчас уже поп-музыка, ну, она, наверно, всё, да, что звучит, это поп-музыка чаще всего. Даже рок, который популярный, он тоже поп, да, на самом деле, потому что она п повсеместно, да, не знаю, какие-нибудь, э, м, "Coldplay". Это по большому счёту рок-группа, да, но она популярна, поэтому да она как бы ну массово, да, поэтому она поп. А там больше инструментов, там больше отделяется музыке, действительно. И поэтому другие жанры, где тоже как бы музыке отдаётся особое внимание, они как бы переплетаются и пересекаются.
М, ничего себе, круто. Мгм, мгм.